そうですね。え、ま、普通にタクシー車のタクシーも、た通ってるんですけども。
はいはいはい。
ま、ただせっかく、タイに来たのであれば、ま、そういう、移動手段からもせっかくなら楽しもうよってことで、トゥクトゥクに乗ってましたね。
ああ、そうなんですね。ちょっとぜひ乗ってみたいですね。
はい。 ああ、もうぜひぜひ、あの、天気良くて風気持ちいい日とかは最高なので、乗ってみてください。はい。
<laughs> うん。 ああ、そうですね。ちょっとあの遊園地の、あのアトラクションのジェットコースターとかは、ちょっと苦手なんですけど、それでも大丈夫ですか？
はい。 そうですね、ま、あの、もちろん、上下にこう <chuckles> 飛んだり降りたりとかないので、ま、全然、ジェットコースターよりはやさしめだと思いますし、はい。
うふん。 <laughs> ああ。 うん、そうなんですね。じゃあ、ぜひ試してみたいです。<sniffs> うん、そしたら、その、えっとトムヤムクンを食べられたのは、えっと、屋台みたいなところですか？
はい。 はい。 ええ、屋台の近くにあるレストランですね。観光客向けの、え、大きめの、レストランがあるんですけどもそうですそうです。はい。そこで食べましたね。
うーん、うん。ちゃんとした、レストラン。うーん。そのその時は、じゃあ実際、あのトムヤムクンと他になんにか食べられたメニューってあります？
あります。えっと、パッタイご存知ですか？
パッタイ。うん、と、らえっと麺ですか？違う？<laughs> ああ、じゃあの、はいはいはい。うんうんうん。
ああ、そうですそうです。はい、あの、ビールに合うって言われてる、あの、タイの食べ物で、ま、辛い食べ物が多い中でパッタイって辛くない食べ物なので
はい。 あ。 そうなんですね。
結構日本人からも人気ですね、はい。
おお、パッタイ。美味しかったですか？